أوه! كنتِ بتخافي يعني إن أنت تروحي في الضلمة أو حاجة زي كده والَّا إيه؟
آه. والله، يعني آه، آه، يعني بس أ في أول كام يوم كل حاجة كانت صعبة، كان دخول لحمام بالنسبة لي صعب، كان ال إن إنك تنزل بالليل وتروح في آآ، الToilet دي ك يعني لأ في حاجات كتير كده كانت صعبة معايا، بس بعد ما استمتعت حقيقي.
<laughs> اتعودتِ بعد كده؟ إمم.
ب اتعودت و واشتقت كمان، يعني أنا لو أقول لك إن أنا مشتاقة إن أنا أروح المكان ده تاني جدًا، جدًا، مع إني رُحت أماكن كتير أوي يعني أنا سافرت برّه مصر في في كذا دولة.
إمم، حلو جدًا.
ال أكتر مكان باشتاق إن أنا أروح له هو المكان ده أو الفكرة فكرة الكامب نفسها.
هو الكامب ده؟ هو هو ده أصلًا أول مرّة ليكِ اللي أنتِ تقعدي في في مكان مثلًا كده مع الطبيعة، والَّا أنتِ رُحتِ حاجات زي كده قبل كده يعني؟
ال ال الفكرة نفسها بتاعة الكامب، أنا أول مرّة أعيشها، لكن أنا ع كنت باروح طابا بس باحجز طبعًا في أوتيل 5-star و وكده يعني بامتّع نفسي، بارفه عن نفسي.
أيوة مش جو مش جو اللي هو الصحرا، وجو اللي هو الإيه <laughs> كشافات ديّة وال <chuckles>
آه، يعني جو الكحرته ده بصراحة ما عِشتهوش قبل كده، بس من
إمم، طب أنتِ شايفة جو الكحرتة ده بقى بالنسبة لِك، حاجة أنتِ كنتِ المفروض تجربيها من زمان أوي، والَّا هي حاجة ممكن تتجرب مرّة، والَّا مرتين في العمر وخلاص؟